Entendi, eu tô entendendo. Olha
Muito. E não é só questão de me adaptar, eu não acho que eu cabo nesse lugar, sabe, porque, pra mim, eh, acho que é nesse trabalho em si, é muito bizarro, é muito é muito outro mundo, sabe, esse trabalho. E aí eu lembro de 1 vez, por exemplo, que o saque dele de era um saque, assim, de tipo R$ 88 mil. Saque, né, ele sa ele queria sacar. Ficou retido, porque o banco que ele tava entrando era um banco digital. Aí eu falei bem assim: "Olha, por que que você tá usando um banco digital e não o seu normal que você usa pra depositar?" Ele falou bem assim, que é porque a esposa dele estava olhando o banco dele físico, então, ele criou essa conta digital ali na hora só pra transferir dinheiro. Aí o banco reteu, né, porque uma conta nova, do nada, faz um valor desse, né, pra receber. Então, tinha que ter tato, sabe?
Uhum. Uhum. Eu tô Sim, eu tô enten eu tô entendendo. E E eu tô entendendo e, assim, eu percebo também que é uma questão que que você sente, porque são pessoas diferentes, talvez da-daquelas que você estava acostumada a lidar até no dia a dia, né. Então, pessoas com com alto valor financeiro. Mas, assim, você já parou pra pensar que, por mais que essas pessoas possam, talvez você imagine que essas pessoas, elas são diferentes, mas já pensou que pra elas, o que é normal, né, R$ 500 que é normal pra todo mundo
Uhum.
50 mil pra elas seria normal, né, e e o fato de
É, sim, eu sei.
e e o fato, tal